क्षमता जो होती है उनकी ये समझने की, उस तरह का भी फ़र्क ज़रूर पड़ता है। आपको भी ये लगता होगा? क्योंकि अगर वो ध्यान देंगे नहीं तो और उनके अगर बार-बार उनके मन में यही अगर चलते रहेगा। तो ये उनका माइंड में यही डेवलप हो जाएगा कि नहीं इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना ही नहीं है। मैं एक छोटी-सी किस्सा बताता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का उन्होंने बहुत अच्छी बात की। जैसे हम शॉर्ट्स देखते हैं ना वीडियोज़ में आजकल बहुत फ़ेमस हो गया है रील्स जो है।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कु जी, जी। अच्छा, अच्छा।
उन्होंने बात की थी
जी, जी।
कि हम आधा घंटा या 1 घंटा रील देखते हैं। और हम 5 मिनट पहले कौन-सा रील देखे थे ये तक हमें याद नहीं रहता है। फ़िर भी हम 1, डेढ़, 2 घंटा बर्बाद कर देते हैं। और उससे बस समय की बर्बादी नहीं होती है। बल्कि हमारे मस्तिष्क को ऐसे ट्रेन हो जाता है वो। हमारे बिना जाने कि उसको लगता है कि नहीं इसके बाद अगर आप कोई पढ़ाई करने में बैठेंगे। तो उसे लगेगा कि नहीं ये कोई ज ज़रूरत वाली चीज़ नहीं है। और आपकी याददाश्त वाली जो एक बोल सकते हैं कैपेसिटी के उसमें उस चीज़ को नहीं डालेगा।
जी। सही बात है। जी, जी। जी। जी। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और देखिए मैं तो मानता हूँ ना कि बहुत बारी ऐसा भी होता है। अ, कि जब ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करते हैं तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शंस वगैरह भी जो है, हो ही जाती है। क्योंकि अक्सर हम इसके लिए जो है हमने फ़ोन्स का, लैपटॉप का इन्हीं का प्रयोग करते हैं। और ये तो मतलब हमें पता ही है कि अ, बहुत बारी ऐसा होता है ना कि कोई अगर अचानक नोटिफ़िकेशन भी आ आ जाती है। तो हम जो है फ़िर अपना सारा काम-धाम छोड़ के पढ़ाई छोड़ के ना उसी के ऊपर जो है लग जाते हैं। तो मैं तो मानना है कि देखिए ये तो फ़िर भी देखिए हमारे ही हाथ के हो हमारे ही हाथों में है कि हम जो है इसका कैसे प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैं तो मानना है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है ना इसके फ़ायदे जो हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और नुकसान तभी होंगे जब उसका जो है कहते हैं ना एक बिल्कुल भी ध्यान ना दें, लापरवाही करें और गलत तरीके से प्रयोग करें। मतलब मैं तो मानता हूँ कि ये मतलब किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि मैं तो अपने अ, सामने आमने-सामने देखा ना कि बहुत सारे बच्चों ने उनको पहले इतना शिक्षा नहीं मिलती थी। वो भी आज जो है इसके माध्यम से कहते हैं ना अच्छा शिक्षित हो चुके हैं। और कहीं न कहीं आपस में भी जो है
बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा आपने। बिल्कुल, सही कहा आपने। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। फ़्री एजुकेशन मिल जा रहा है उन्हें।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मुझे काफ़ी एक अच्छी बात लगती है। जी।
और जैसे आपने कही कि बहुत अच्छो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता था, दिनचर्या की अगर बदलाव की बात करें। तो कई ब बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो दिन में काम करती हैं उन्हें करना पड़ता है मज़दूरी। और पहले ये पॉसिबल नहीं होता था ही रात में उनके लिए तो क्लास चलेगा नहीं। आज क्या होता है कि दिन में कमा काम कर लेते हैं। रात में आप पढ़ाई कर ले रहे हैं तो उनके दिनचर्या में भी फ़र्क पड़ा है। कई बार होता था कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो कभी किसी दिन काम किया, किसी दिन पढ़ाई कर लिया।
जी। हाँ, सही बात है। सही बात है। बिल्कुल। सही बात है।
तो चलिए आपसे बात करके बहुत ख़ुशी हुई। आपके विचार जानने को मिली। और मैं आशा करूँगा कि आगे भी आपसे कभी बात हो पाए। चलिए आपका बहुत धन्यवाद।
मुझे भी। जी, जी। आपका भी बहुत धन्यवाद।